امم. د دايمًا بتنشُر ضد ضد الفكرة ديّة، أنتَ مش محتاج ت تظهَر للناس حاجة، أنتَ عندك ثقة كافية في نفسك جدًا، ب ب بت بتخلِّيك راضي عن نفسك وراضي عن ح شكلك بكل الأحوال، ومش مهم الناس تفرَّق معاك أنتَ يعني يبصوا لك إزاي.
فطبعًا أنا ضد الفكرة دي. بالضبط. آه، بالضبط كده. أصل أنا حاستفيد إيه لمّا الناس تعرَف إن أنا مثلًا عندي بدلة، أو إن أنا باحضَر حفلات أو مؤتمرات، أو حتى إن أنا باكُل أكلة حلوة في مطعم، يعني هيستفيدوا إيه أو أنا هاستفيد إيه؟!
إمم. إمم. آه، لأ عادي، هو في ناس بي يعني أنا يعني فيه ناس بتشوف آآ، إن هي مثلًا بتشارك صورها عادي كنوع من أنواع يعني إيه، ال ال بقى، طبعًا هُم قاعدين على النت طول النهار وشايفين بقى الinfluencer والمشاهير وبيعملوا كده، فحابِين يعملوا زيهُم وبيحبوا يشاركوا الناس مثلًا لحظات كويِسة مثلًا، أنا كلت في المطعم الفُلاني مثلًا، لأ. وفي ناس بقى تلاقي حد إيه يعني، عمل إيه، عمل review عن أكل مثلًا و وما حدش طلَب منه ده يعني. بس عامةً ال بقى ده السائِد. يعني هو عارِف أنتَ ال ده زي الvirus اللي بينتشِر، تلاقي واحد عمل story بالأكل اللي بياكُله، تلاقي كُلُّه عمل زيه، تلاقي واحد آآ، آآ، عمل صورته الفراعنة، تلاقي كل الناس عملت صورة الفراعنة. فالموضوع المو ال <chuckles> بالضبط.
تمام. فاهمك. أيوه، أيوه. أيوه أيوه، فاهمك. تمام. أيوه أيوه أيوه. آه الtrending الأخير اللي ظاهر دوّة بجد يعني، وعايِز أقول لك على حاجة يعني. <tsk> آآ، دلوقتي في ناس كتيرة بخُصوص trend الفراعنة دوّة، آآ، يعني ممكن ناخُد trend الفراعنة دوّة كمثال على الكلام اللي أنتَ قُلته. آآ، طبعًا أنا متَّفِق معاك تمامًا بخُصوص فكرة الvirus أو فكرة ال الtrend ال اللي ظهَر وانتشر في المجتمع كله. يعني الناس للأسف على السوشيال ميديا بتقلِّد بعض بصورة غير واعِية، يعني trend الفراعنة دوّة مثلًا كله بقى بيعمله، طَب حضرتك أنتَ بتعمله ليه؟ آآ، هل أنتَ مثلًا مقتنع، أو أنتَ عارِف مين اللي أنتَ بتقلِّده؟ هل أنتَ تعرَف ال ال ال التاريخ الفعلي بتاع الفراعنة والّا لأ؟ وللأسف لمّا نيجي نسأَل أي حد من
إمم. اهم. بس هو م آه ماشي، أنا بس أنا أنا عايِز أنا عايِز أرجَع بس ل يعني خ خلِّيك واقف عند النقطة ديّة، بس هنرجع لها يعني. أنا يعني بس هو ممكن يكون الناس شايفينه، آه، لأ ده ده حج حدَث كبير عالمي هيتفتَح، لازم نع نعلِّم يعني، ن ن نعرِّف الناس كلها إحنا إيه، و وعندنا حضارة عاملة إزاي. فلمّا يحُط صورة الفراعنة فهو بيحتفل مع البلد، بي بيشارِك البلد في الموضوع دوّة. ف فمش فمش شرط يعني يكون هو فاهِم أوي أو مش عارِف أوي تاريخ الفراعنة، بس هو شايِف trend ناس عملوه، فيه يعني، فيه فخر ب ب حضارة بلده فشارَكه. مش شرط يكون ليه سبب معيَّن، عادي والراجل فرحان، أو ستّ فرحانة بتعمل كده. والّا أنتَ شايِف إن هو لأ، لازم واحد ينزِّل كل حاجة يكون عارِف بقى، عشان لو حد سأله ما يبقاش منظره يعني وحِش، ويبان إن هو مش فاهم أوي؟
آه، اتفضل طبعًا، اتفضل. فاهمك.